Kasi hindi ang negosyo kasi ano pa rin 'yan eh, nakadepende pa rin 'yan sa gobyerno eh. So kung mataas oo. Kung mataas ang mga ano bilihin, talagang magtataas din ang negosyo. Pero ang sahod ng ma ng mga ano, mga mamamayan, lam ganun pa din siyempre hindi siya hindi siya hindi sy hindi siya magiging angkop kumbaga. So para sa 'kin, ma dagdagan pa nila ng mas mataas kung gusto nilang mataas yung presyo ng mga bilihin taasan pa nila yung sweldo. Para ma makayanan. Para makatulong sa mga tao na ma kaya pa rin magbayad o mamili ng pagkain o ano pang kailangan nila. Yun yung para sa 'kin. Mm.
Totoo. Oo. Totoo. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo, sang-ayon a sang-ayon ako dun sa sinabi mo 'no, gusto ko yung sinabi mo na kung hindi nila ano kayang tulungan ng mabababa yung presyo, taasan na lang nila yung sahod, 'di ba? Ah, para sa 'kin maganda yun 'no, yung sa pagtaas nila siguro ng sahod, sana ano na lang din 'no, um, tanggalin na nila kasi para sa 'kin ito talaga yung nag-iisang nakikita ko ring balakid yung mga provincial rate.
Mm. Oo. Oo. Oo. Tama tama. Mm. Oo. Oo. Mm. Tama, oo. Tama naman. Oo.
Mhm. Kasi para sa 'kin yung mga provincial rate kasi ano eh, parang hi unfair siya kasi pare-pareho lang naman silang nagtatrabaho, pare-pareho lang naman silang nag na nahihirapan 'di ba? Pero iba yung wage sa Maynila sa i sa probinsya, 'di ba? Sabihin natin na magkaiba yung, um, yu yung magkaiba yung ano nila yung magkaiba yung magkaiba yung ano sa Maynila, yung ano, yung pamumuhay sa Maynila sa kaysa sa probinsya, eh ganun pa rin yun eh, nahihirapan pa rin sila, 'di ba?
Mababa. Tama, oo. Mm. Tama tama, oo. Tama. Oo. Oo nga 'no? Mm. Oo. Oo oo. Mm, hm Parehas lang din eh, kasi kung tutusin iisa lang iisa lang din naman yung presyo ng Manila saka sa probinsya tu parehas tumataas eh. Mm.
Mhm. Totoo, siguro nung ano dati, kasi matagal na yung ano na yun batas na yun eh. Siguro dati, oo, magkaiba pero ngayon wala nang pinagkaiba eh.
Oo.

Oo, halimbawa do’n yung sabihin natin yung NCR saka yung Cavite. Kasi yung Cavite, ano siya, probinsya siya, so pasok siya sa provincial rate. Pero yung pamumuhay, yung itsura, yung yung kung ano yung meron sa Cavite, parang ganun na rin yung sa Maynila. So, bakit magkaiba nang malayo yung sahod sa Cavite kaysa sa NCR? 'Di ba. Mhm.
Mhm. Oo, oo. Oo, provincial. Oo. Oo. Oo. Tama, oo. Oo. Tama, oo.
So yun yun para sa'kin ano, na pwedeng itulong ng gobyerno para mapabawas siguro yung pasanin ng mga mamimili, pati na rin yung mga empleyado.
Oo hmm. Mm. Oo. Oo, oo. Tama, oo. Yun yung ano, the best na dapat nilang gawin kasi
Mm.
the more na tinataas nila nang tinataas ang mga bilihin, kung ano man yung nasa ekonomiya, mas lalo nilang binababa yung mga ano ng tao, like pa'no sa pa'no yung pamumuhay nila? Mm. Ayun. Mm.
Oo. Oo. Totoo. Totoo, kaya ano, eh, um, kaya dapat ano 'no, maging ano tayo, maging tawag do’n, open sa gusto nating sabihin sa gobyerno, huwag tayong matakot. Mm. Mhm.
Oo. Tama, oo. Mm, tama. Kaso kino-corrupt, eh. <chuckles> Wala tayong laban, eh.
Oo. <laughs> Wala tayong ano 'no, kasi sana talaga at bumoto nang tama ngayong eleksyon.
Tama, tama. Oo.
Oo. Ayun, maraming salamat 'no, sa usapan natin ngayon. Mm. Oo, mag-ingat ka lagi.
Ayun. Maraming salamat ulit, mm. Magandang hapon at mag-ingat ka rin palagi. Salamat. Paalam.
Mhm. Salamat, paalam. Mhm.

Hmm, ikaw ba sa tingin mo ano ang mga pangunahing dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng mga bilihin ngayon?
Para sa'kin a ah, kaya siya tumataas yung mga presyo ng mga bilihin, dahil sa ekonomi ano ekonomiya natin. Merong, merong pagtaas may pagbaba kasi depende 'yan sa mga pumapasok na, anong tawag dito, kung tutuusin kaya nating gawin na nasa loob lang ng ano, eh, ng bansa, na pin napapaikot kaso kailangan nating kumuha sa ibang bansa. So, tulad ng mga pinapasok sa atin is merong tax, so yung tax na 'yon, 'yon yung na isang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng mga bilihin tulad nung ginawa ni Trump, naglagay siya ng tariff sa'tin. So, oo, bumaba ang, ah, bumababa, tumaas hindi ko kasi maano, eh, kasi dati like 57, 58, mga gano'n ngayon 56? Yung dollar ngayon. Pero mataas yung inano sa'tin, oo, mm. Kumbaga para sa para sa iba gumaganda ekonomiya, pero yung mga naipapasok dito sa'tin merong mga taxes mas lalong tumaas, mm. Yon, 'yon yung para sa akin kung bakit siya tumataas, isang rason, mm, ayun, ikaw? Mm, ikaw ba?
Mm. Oo. Oo. Mm. Mm. Totoo. Tariff, oo. Mm, fifty seven. Mm. Mm. Mm, mm. Oo. Mhm, totoo. Para sa'kin, ah, ah, sang-ayon ako dun sa mga sinabi mo dahil nga 'pag nag-import tayo talaga ng mga produkto, talagang merong mga taxes yun. Pero isa rin nakiki kita kong dahilan kung ba't tumataas yung presyo ng mga bilihin ngayon, eh, yung inflation.
Oo, tama. Oo. Hmm, isa pa 'yon, oo tama, tama naman, inflation. Mm, tama.
Mm, 'di ba yung inflation na yung pagtaas ng ano, eh, oo ng mga bilihin talagang hindi na sumasabay kasi yung pre yung inflation doon sa mga sweldo, 'di ba? Kahit pa sabihin natin na merong pagtaas ng bahagya sa mga sweldo talagang nan 'di nila naaabot yung inflation, kung tumataas din yung inflation, talagang tataas yung produkto balewala din yung pagtaas ng sahod. So kaya kailangan ano, eh, ah, merong balanse, doon sa dalawa, hmm.
Oo. Oo. Tama, mm. Oo. Oo. Tama. Tama. Mm, tama naman, oo. Mm, tama naman, oo. Tama. Mm. Ang galing.
Ito ba paano nakakaapekto ang pang-araw-araw na buhay mo o ng mga tao sa paligid mo dahil dito?
Ayun. Sa'kin.

Ah. Hindi ko pwede kasing ibase sa’kin, siguro sa ibang tao, siguro sa iba kong pamilya, ibabase ko siya na malaking ano siya.
Oo, sige. Mm.
malaking epekto, parang mara mas naapektuhan sila kasi alam mo yung sinasahod nila na 2,500, 3,500 kada 'di 5, le let's say 5,000 kada 2nd week, every de 2 weeks.
Mm. Mm.
Yun yung sahod nila. So merong tatlong binubuhay na anak. Hindi siya ano, eh, hindi siya sapat, so malaking epekto na imbis meron silang maitatabi pa or may iba iba pang paglalaanan, mas mas tinitipid nila kasi meron silang iba pa, kunyari sa pagkain, um, mas maliit na lang yung porsiyon para sa pagkain kasi meron silang mga bill na kailangan pang bayaran. So mala malaking ano, malaking epekto yun. Mala nakakaapekto yun sa pang-araw-araw na buhay, mm, yun yung yun yung sa'kin. Ikaw ba? Mm. Oo. Mm, maliit yung karamihan. Mm. Tama, oo. Tas Oo. Oo, tama.
Mm. Mm, mm. Oo, oo. Mm. Oo. Totoo, totoo. Mm. Mm. Mm, tot totoo 'no, malaking epekto talaga siya para sa'kin din. Sang-ayon ako dun sa sinabi mo kasi 'di ba nga, may mga tao na yung pang-araw-araw nila, talagang magkano lang ba yung kinikita nila sa isang araw? Sabihin natin kumikita sila, hmm, kumikita sila 400 to 500, sa isang araw. So pagkakasyahin pa nila ‘yon, sabihin natin marami sila sa isang pamilya, so talagang magkukulang at magkukulang talaga yung ang kinikita nila dahil sa sobrang taas ng presyo 'no, ah, kailangan sigurong umaksyon ng gobyerno para matulungan yung mga kababayan natin na na talagang hirap dahil sa pagtaas ng presyo. Noon tala um, mm, sa pwede siguro na, um, bigyan sila ng insentibo o kaya yung gobyerno, eh, talagang gawan na ng paraan para tumaas yung ano, yung sahod ng ating mga ano, eh, kababayan 'di ba.
Mm. Oo, tama. Mm. Tama. Oo, tama. Mm. Oo. Oo. Oo, oo. Tama naman.
Mm.

Sakin ang opinyon ko diyan ano, mas lalong pinahirap yung, ah, tawag dito, pang-araw-araw ng mga tao kasi, hindi pa sapa sa pangkalahatan, ah. Kasi hindi naman lahat kumikita ng, malalaki. Iba diyan, maliliit lang. So oo, yung mga pagtaas ng presyo tulad na lang ng bigas. Bigas, ng mga karne, ng mga gulay, mga gano'n. Parang mas lalong pinahihirap yung mamamayan, kasi
Mm. Oo, totoo. Oo. Oo, oo. Totoo. Totoo. Mm. Oo, oo. Oo, totoo.
imbes magiging, abot nilang bilhin, so, magtitipid sila lalo kasi hindi nila kayang abutin 'yong mga gano'ng pagkain. Mm. Yun yung opinyon ko do'n. Napaka parang, nakakapanlumo't ang ano na isipin na may mga ano, may mga taong hindi kayang alam mo kahit simpleng ulam lang na ano, eh, ano 'to, na, kunyari gulay. Oo, gulay tapos may konting karne, hindi na nila kayang maa ma-afford so ta's babawasan pa nila. Mm, gano'n. Babawasan pa nila. Ikaw ba? Yun nga eh. Oo.
Oo, oo. Mm. Totoo, totoo. Mm. Mhm. Oo. Totoo. Gulay, oo. Oo. Oo, kasi mahal na, eh. Oo. Mm. Totoo. Mhm. Ako, yung opinyon ko diyan 'no dati, dati no'ng sigurong mad medyo bata-bata ako, parang hindi ako masyadong, maalam o wala akong masyadong pake kung magtaas yung presyo, ng mga bilihin. Pero ngayon na talagang, ako na yung bumibili no'ng mga mga kailangang bilhin, di ba? Sa pang-araw-araw, talagang napaka laking, epekto no'ng mga pagtaas ng, ah, presyo. Kagaya nga ng sabi mo yung simpleng gulay, yung simpleng karne ngayon, kahit nga sobrang unting karne yung bibilihin mo ngayon, mahal na. So, talagang ano siya, nakakaapekto siya lalong-lalo na do'n sa mga kababayan natin na talagang naghihirap 'no? Na talagang, ah, yung sabihin na natin yung minimum wage or earner lang, na talagang, um, pagkakasyahin talaga nila yung pera nila
Mm. Oo. Mm. Oo. Mm, tama, oo. Mm. Oo. Oo, tama. Mm. Tama, mm, sobrang mahal. Oo. Tama, oo. Oo. Oo.
para bumili ng alam mo yun? Ng, mga pangangailangan sa pang-araw-araw, na parang kahit, ang, sobrang, unti lang no'ng kinikita nila, eh, talagang malaking portion, do'n napupunta sa dahil sa mga laki ng taas ng presyo ng bilihin 'no? Hindi lang sa mga, pagkain, eh, pati na rin sa mga, um, necessity na kailangan sa bahay. Hmm.
Tama. Mm. Oo. Oo. Tama, oo. Tama, tama.